والله بُصّي، عارفة عايزة الصراحة؟ مش هاكدب عليكِ. أنا الفترة دي من بعد ال الموقف اللي حصل في إن أنا سِبت الشغل، آآ، حاسة إن أنا ما عنديش حتى طاقة و ومش عارفة، حاسة إن أنا عاجزة ج تمامًا، إن أنا حتى أفكر في إن أنا آخد الخطوة، آآ، محتاجة زقة، عارفة أنتِ لمّا تكوني مستنية حد يزُقِك، آآ، حد يفوّقِك، اللي هو أنا لسه مش مستوعبة الصدمة. آآ طبعًا زي ما أنتِ قُلتِ في الأول إنه أنا فعلًا أنا مرتاحة وعندي استقرار مادي، دخل شهري ثابت بيدخُل لي بقى لي سنين. آآ، ففجأة كُل ده يروح والتزاماتي كلّها بقى تتغير من أول وجديد، أعيد حساباتي دي دي لوحدها مخلّياني حاسة إن أنا في حالة صدمة. مش عارفة آخد أي قرار، مش عارفة أفكر بالشكل السليم. فعشان كده لأ، أنا الحقيقة ما امم، ما حاولتش إن أنا ما فكرتش إن أنا يعني أشوف حل تاني أو إن أنا أشوف شغل. آآ، ما عرفتش يعني أعمل كده. بس أنتِ شايفة إن هو ده الحل الأمثل حاليًا أو إن أنا إزاي حتى أعمله طيب؟ قولي لي.
فاهماكِ. فاهماكِ. ط خلّيني أقول لِك إن أنتِ مثلًا محتاجة أول حاجة إن أنتِ تروحي لمدخراتِك اللي أنتِ كنتِ م يعني محوشاها من شغلِك الأولاني، تطلّعي مثلًا جزء كده يكفيكِ على الأقل مصاريفِك في خلال مُدة زمنية معيّنة، هي دي المُدة اللي أنتِ هتبقي حاطة فيها لنفسِك، آآ، ده المدى اللي أنتِ هتدوّري فيه على شغل ويبقى عندِك فيها شغل بعد كده، علشان بس توقفي النزيف إن أنتِ ما تفضليش بتصرفي من مدخراتِك دي مد بدون أي تخطيط. يعني مثلًا ولتكن الُمدة دي هي 3 شهور، فأنتِ تطلّعي من المدخرات اللي أنتِ ف كنتِ شايلاها، آآ، مبلغ يكفيكِ مثلًا لمدة 3 شهور. وبعد كده ابدئي بقى، ابدئي مثلًا ابع ابعتي آآ د رتّبي مثلًا السيرة الذاتية بتاعتِك من الأول وجديد، آآ، حُطي فيها الخبرات بتاعتِك اللي أنتِ اتعلمتيها، ابعتي لكُل المحيط بتاعِك إن أنتِ متاحة لأي فرصة شغل موجودة، وإن لو هُم يعرفوا إن في مثلًا مكان محتاج نفس خبرتِك، آآ ابدئي اسعي. المهم إن أنتِ تبدئي، ما تستسلميش لحالة الشلل اللي حصلت بعد ما أنتِ سِبتِ وظيفتِك، لأن ده هيدخلِك في دور آآ وإحساس وِحِش جدًا بعدم الاستقرار، ومن شأنه إن هو يأثر على استقرارِِك النفسي واستقرارِِك آآ المالي آآ فيما بعد يعني. فكرتِ إن أنتِ تطلبي المساعدة من حد محيط بيكِ يرشحِك في وظيفة مثلًا آآ تتناسب مع آآ حجم خبرتِك؟
امم. كي صح. امم. امم. كويس أوي. امم. صح. امم.

بُصّي أنا فاهمة جدًا الإحساس اللي أنتِ بتمُري بيه آآ لمّا بتبقي متعوّدة على دَخل ثابت وحاجة ثابتة، وكمان واخدة خِطط مستقبلية زي مثلًا إن أنتِ بتدفعي قسط موبايل، أو مثلًا كمان ال يعني ال الكمبيوتر المحمول بتاعِك، كلّ الحاجات دي أنتِ مِرتّبة لها إن أنتِ في دَخل ثابت بيدخل لِك وفجأة تلاقيه مش موجود، آآ بس خلّيني برضو أقول لِك إن أنتِ ممكن تبُصّي للموضوع من زاوية تانية، إن كويس إن هي حاجات برضه تعتبر نوعًا ما مثلًا بسيطة الموضوع مش مُرتبط مثلًا بمَعيشة يومية، ف يعني خلّي الموضوع ده يبقى في دماغِك وتبقى الموضوع أ يعني آآ آآ أخف بشوية بالنسبة لِك، بس برضو أنا محتاجة أفهم منِك هل أنتِ كنتِ عاملة حساب للموضوع ده؟ هل أنتِ كنتِ من الشخصيات اللي بتحب مثلًا تدَّخر أو تستثمر مثلًا بتشيلي جزء من مُرتّبِك؟ والّا أنتِ كان مُرتّبِك كلّه رايح على الأقساط أو مثلًا الحاجات اليومية بتاعتِك.
اهم. صح. صح. إمم. لأ الصراحة يعني أنا لأ أنا كنت باحب دايمًا أشيل جزء كده شهري، يعني كلّ ما باخد المُرتب بتاعي كنت باشيل جزء على جنب، آآ ب يعني باشيلُه كده بس للاحتياط، آآ للأزمات آآ ممكن آمم أدَّخِرُه في في مثلًا في دهب أو حاجة، آآ يعني دايمًا الحركة دي اللي كُنت باعملها لأسوأ الظروف، آمم يعني ب ب بحيث إن أنا لو اضطريت إن أنا مثلًا عَندي ظرف زيادة أو حاجة كنت إن أنا إيه، أسحب من الفلوس دي، بحيث إن هي تكون يعني زي ما تقولي كده إيه، حاجة بتساعد، آآ بس ف بس أنا برضه خايفة إن أنا آخُد منها دلوقتي، طب ما أنا بعد ما آخُد منها مش عارفة، يعني هل هل هل هيكون هو ده الحل؟ آآ والّا أعمل إيه، زي ما باقول لِك أنا حاسّة إن أنا دماغي واقفة، مش عارفة أفكّر التفكير السليم، آآ أستغلُه والّا ما استغلّهوش مش عارفة، حاسّة إن أنا مشتّتة بشكل كبير جدًا.
فاهماكِ. بُصّي أنا فاهمة ومقدّرة الإحساس اللي أنتِ بتمُري بيه ده، آآ يعني الموضوع إن الاستقرار النفْسي غالبًا بييجي من الاستقرار المادي، وفكرة إن ما فيش استقرار مادي دلوقتي ده ممكن فعلًا يسبب لِك نوع من أنواع الانزعاج اللي أنا مقدّراه وفاهماه كويس، بس خلّيني مثلًا أتكلِّم معاكِ كده شوية، هل أنتِ مثلًا فكَّرتِ بعد ما الشركة استغنِت عنِك إن أنتِ تدوّري على شغل مثلًا تاني بنفْس بمؤهلاتِك اللي عندِك الأكاديمية وخبرتِك في مجال الشركة اللي أنتِ قضيتِ فيها أنتِ قُلتِ إن أنتِ بقى لِك في الشركة دي مُدة كويسة، فواضح إن أنتِ عندِك خبرة في مجال سوق العمل، هل مثلًا فكَّرتِ إن أنتِ تدوّري على شغل جديد أو آآ مثلًا تد ت تدوّري على حاجة تحقق لِك النوع ده من الاستقرار المادي اللي سُلِب منِك على حين غَُرة يعني؟
صح. اهم. إمم.